Ờ, hông, mình tự nghĩ ra thôi, tại vì mình thấy mình đi nước nặng quá, mình cũng, ờ, cũng, ờ, giống như là, ảnh hưởng đến cái cột sống của mình á, mình khiêng nặng á. Với lại mình thấy, ờ, mình mua nước riết á thì thật ra là nước thì cũng chỉ là người ta đề nước lọc, nhưng mà là nước ở trong, ơ, s suối chảy ra, đúng hông? Hay là rồi người ta xử lý lại rồi thôi. Cho nên là mình ừ, ch ừ, cho nên mình nghĩ là thôi, tại sao mình hông thử mấy cái, a, máy lọc nước? Ừ, mình xài nước ở nhà luôn, mình đỡ tốn tiền đi mua, ờ. Ờ, vậy á hả? Bạn thử đầu tư một cái đi, tại mình thấy nước sạch nó nó rất là quan trọng và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất là nhiều, tại mình uống mỗi ngày mà, ừ. Yeah.
Ừm. Ủa? À. Vậy hả? À. Ồ, thì ra là như vậy. Yeah. Ừm hứm. Ồ! Wow. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Xong rồi người ta lọc lại á, đúng hông? Ừm, Không không lọc nước ở nhà rồi đúng ồ, wow, bạn thông minh ghê ta. Mình chưa bao giờ ô, mình chưa bao giờ nghĩ tới cái đó luôn á, tại vì bạn biết sao hông? Máy lọc nước thì là là phải Ờ, ô kê, ừm hứm. Wow. Công nhận luôn á, yeah, chính xác luôn á. Mà thường máy lọc nước như vậy có tốn tiền hông bạn? Kiểu, giống như, có mắc tiền hông?
Ừm. Ơ, ờ khi mà bạn mới mua thì, ờ, bước đầu lúc nào cũng hơi, ơ, tốn tiền chút xíu, mình mua cái máy chắc cũng một trăm mấy á, mình mua trên Amazon á. Ờ, bạn có mua
Ừm hứm. Ồ, vậy hả? Ồ, ồ, wow, là cái nước đó là nó lọc lọc toàn bộ nhà luôn, hay là nó lọc chỉ một cái, a, cái khu, ơ, khu vực trong nhà thôi? À, thì ra là như vậy. Vậy tức là ừm, ừm hứm. À, wow.
Ờ. Hông, mình chỉ có lọc nước mình uống thôi, mình chỉ lọc cái nước mình uống thôi, trong đó nó có cái cục lọc, ừ, rồi nó có ma có nước nóng luôn, cho nên mình mới thích. Tại vì, ờ, ừ, tại vì mình với mẹ mình hay thích nướng nước ấm á, còn ông xã mình thì hay pha trà, ờ, cho nên là hồi xưa thì mình, à, nấu nước bằng cái ấm siêu tốc, đúng hông? Đó, thì để pha pha trà, mà bây giờ cái mình cất luôn cái ấm siêu tốc, cái mình lấy cái máy lọc nước đó, tại vì cái đó là cái nước lọc mà, cho nên là mình uống nó an tâm hơn. Yeah, đúng rồi. Ừ.
Vậy hả? Wow. Ừm hứm. À, thì ra là như vậy. Wow, tiện dữ vậy, mình thấy tiện quá ta. Ừm hứm. À, đúng rồi, đúng rồi, nấu mì, nấu gì đó ừm. Wow! Ừ hứ, yeah, chính xác luôn. Wow, công nhận là nh có những cái cái tiện ích, ơm, mà bây giờ mình vẫn chưa biết, mình vẫn chưa có update luôn á bạn. Wow, à há, để bữa nào yeah, bữa nào mình mua cái đó thử. Bữa nào bạn, à, bạn, à, bạn gửi cái hãng đó qua, rồi mình đi đi, ơ, siêu thị mình mua thử nha? Ồ, mà mà thấy bạn quan tâm tới nước sạch như vậy, thì thì theo bạn là tại sao nước sạch lại cần được gìn giữ vậy?
Ừm hứm. Ờ, bạn nên thử đi, tại xài nó cũng tiện lắm, yeah, mình hông có thả xả rác nữa. À ha. Ô kê, ờ, yeah, ừ. Ừm. Ờ.